Das tut mir ja genauso weh. Und, ähm, äh, das merkt man zwar. Man man redet manchmal dadrüber, dass man sagt: „Mensch, jetzt hast du mir aber einen mitgegeben.“ und dann ist das Feedback der anderen: „Nein, wieso? Ähm, ich habe doch nur gesagt, ich würde auch gerne mal nach rechts gehen statt nach links.“
Mhm. Ja, ich verstehe. Also, dann ist das oftmals, ähm, wichtig in so 'ner Akutreaktion, da gibt's diese sogenannte Sekundenregel. Also, wenn du da kritisiert wirst, schaltet dein Körper oft auf Angriff oder Fluchtmodus.
Aha. Ja.
Und wenn du die Kontrolle halt behalten willst, dann fokussiere dich erst mal auf deinen eigenen Atem, anstatt direkt gleich zu reagieren, ne, so impulsartig. Äh, oder auch nicht gleich antworten, sondern warte erst mal paar Sekunden ab, bevor du überhaupt reagierst. Und das ist halt verbunden mit diesem ähm, das nennt sich präfrontaler Cortex im Gehirn. Ist halt, äh, zuständig für das logische Arbeiten, ne?
Okay.
Und dann kannst du halt so das Ruder, sage ich mal, von diesem emotionalen Zentrum, ähm ja, ü übernehmen, nicht wahr?
Das klingt